Eee, mesela, ilk aklına gelen şey ne mesela? Böyle hiç unutamadığın kötü, kötü bi bir olay. Evet, ne oldu?
İlk aklıma gelen. Aaa, ilk aklıma gelen, dı sanıyorum lise zamanlarındaydı, eee, yine tatildeydik, <chuckles> herhâlde 2'inci günüydü ya da ilk gün, emin değilim, eee, sahile gittik aslında, hani, artık denize girmeye falan. Eee, o sırada işte, ııı, topraksız, kumsuz bir sahil hayal et. Eee, oradan, eee, atlarken, böyle bir balıklama atlamak istedim ve, eee, ama hiç de derin değilmiş, orada hem ayak parmağı hem elim, eee, çıkmıştı. <chuckles> Evet, genelde, yani tatilin geri kalanı genelde hastanede geçmişti.
Hı hı. Evet. O, biraz A! Çok üzücü ya. Gerçekten fena bir şey olmuş, yani. Hele ilk gün oldu bu, diyorsun, ya, daha gider gitmez.
<chuckles> İ hi i yani, yanlış hatırlamıyorsam, ya ilk gün ya 2'nci gün.
O peki, mesela, oraya kimlerle gitmiştin? Arkadaşların mı vardı yanında? Ailen mi vardı? Iıı
Lisedeydim, ailecek gitmiştik, yani, hepsinin aslında tatilini biraz çöp etmiş oldum ama.
A! A! Çok üzücü. Peki, n mesela, o anda, o olay olduktan sonra, mesela, ailenin tepkisi ne oldu? Nasıl, böyle, şey yaptılar, karşıladılar durumu? Evet.
Evet. Yani, ya en bir şok oldular, bir şok oldu tabii. Bek şimdi hiçbirimiz beklemiyoruz, derin gözüküyor ama, atladık ama <chuckles> sonu hüsran olunca, yani, zaten morarmaya başladı akşamına doğru, ıd sanırım, biraz daha çünkü devam ettik; böyle hemen ağlayıp sızlanmadım çünkü anlamadım ben de. Eee, biraz böyle top falan oynarken işte suda, sonra sonra, öyle akşama doğru, işte, parmağım böyle hafifçe morarmaya başlayınca anladık ki çıkmış. Öyle geçti yani.
O! He he.